そうなんですね。じゃあうん。
うーん、だからそれをこうね、その、ま、見えたんで、それが。そっからこうやってね、あの、戻していですけども、はい、そんな中でタンパク質をとるのが難しかったですね。
はい。 うん、うん。 なるほど。 そうなんですね。それはやっぱり先ほどゆってたように、その、プロテインとかの、まあ、シェイカーみたいなのを使って、こう補助的に摂取するってゆうことが結構大切になってきたんですか？
うん。 はい。 そうですね。なんか食事でとるのがやっぱりベストなんですよ。なんかああいうプロテインのシェイクとかって、結局その、分解する時に肝臓を結構使うので、その、ずっと飲むのはあまり良くないみたいなのを聞いたので、できるだけね、こう食事からとるのがベストっていうので、ま、それこそと鶏胸肉食べたりとか卵食べたりとかね、ブロッコリー食べたりとかなんか色々頑張るんですけど、それこそ卵、ね、い食べればプロあの、プロテインはとれますけど、ま、脂質もとれちゃうとか、うん、料理の仕方によってね、その、チキンもね、脂質も結構とれちゃうなとか、うーんっていうのとかもあって、なかなかこう一筋縄ではいけいかない。<chuckles> うーん、のでやっぱこういうの難しいなと思ってて、なんかできる日もあるけど、ま、その、毎日同じ食事を食べるわけにはいかないので
うん。 ははい。 ああ、うーん。 うん、うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、なるほど。 うん。 そうなんですね。まあ、確かに。うん。 はい。 そうですね、うん。な
うーん、だからちょっとそれが難しかったですね。ただやっぱりこう、う、ね、う、振り返ってみるとやっぱりこう、お腹減ったなが多い時って、「やっぱ、タンパク質とれてないわ」とか、「足りてないわ、全然」ってなってる時だったので、ん、なんかちょっと謎が解けたとゆうか
はい。 うん。 ああ。 はい。 うん、うん。 あ、それはほんとにこう、うん、面白いっていうか、貴重な発見ですよね。だって、うん、ほんとにこう、月にいっかいとかは、あの、女性だったらほぼ誰しも必ず訪れるようなことでね、その、まあ、ほんとにタンパク質が結構不足しがちっていう情報っていうのはものすごく有益ですね。
うんうん、ちょっと突破口が見えた気がしましたね、うーん。 そうですね。 うん。 うん。 はい。 うん。